जी, देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो बात आप ट को मैंने आपको बताई कि कहीं न कहीं, जब भी मैं काम करने बैठता था, तो अक़्सर वहाँ पर जो है, नोटिफ़िकेशन की समस्या मेरे जीवन में आ रही थी। तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो काम मैं करता था, तो कहीं न कहीं मैं एक अपने अकेले का का जो मेरा खुद का कमरा है, उसमें बैठकर करता था। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं परिवार के साथ, देखिए, बैठकर या फिर बाहर बैठकर करूँगा, खुले में, जहाँ पर सभी व्यक्ति हैं, चाहे वो मेरी मम्मी हो, दीदी हो, पापा हो, भाई हो, तो ऐसे में देखिए मतलब नोटिफ़िकेशन के अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो कहीं न कहीं मेरा ध्यान जो है, अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी। और खासकर से जो नोटिफ़िकेशन का ज़िक्र आपने करा, तो अगर देखिए, मैंने अपने फ़ोन की नोटिफ़िकेशन बंद करी और मैं बाहर बैठ के अगर काम करने लगूँ, तो घर में, देखिए, और भी तीन फ़ोन हैं, तो उनकी नोटिफ़िकेशन की आवाज़ मुझे आएगी। तो फिर वही समस्या कहीं न कहीं मुझे महसूस होने लगेगी। तो इसलिए मैंने ये तो मतलब मैं कहूँगा कि शुरुआती दौर से मेरा नियम रहा है कि जब भी मैं काम करता हूँ, तो एकांत स्थल देखता हूँ, मैं एकांत स्थान देखता हूँ, जो कि मुझे अपने कमरे से बेहतर कुछ भी नहीं लगता। और एक नियम मैंने, देखिए, ये भी बनाया हुआ है कि जब भी मैं काम करने बैठता हूँ, तो कहीं न कहीं अपने कमरे के जो पर्दे हैं और दो जन दरवाज़ा है, मैं उन्हें बंद कर लेता हूँ, जिससे बाहर से किसी भी प्रकार की आवाज़ ना आए। खासकर के अगर, देखिए, कोई रील्स वगैरह देख रहा है, तो वो आवाज़ भी, बिल्कुल, मैं कहूँगा कि नहीं आ पाती। अन्यथा, अगर एक बार वो आवाज़ आएगी, तो फिर कहीं न कहीं वही समस्या, देखिए, मुझे पता है, दोबारा से उसकी शुरुआत हो जाएगी और कहीं न कहीं मेरी जो प्रोडक्टिविटी है, उसपे भी काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव उसका देखने को मिलेगा, जो कि मैं नहीं चाहता मेरे जीवन में।
हुँ, हुँ। उम, जी। हुँ। उम, जी, जी। हुँ, हुँ। उम, जी, जी, जी। डिस्ट्रैक्शन होते हैं, बिल्कुल। बाटेंगे। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ। सही बात है। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। बढ़िया। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बड़ी जी, काफ़ी अच्छी बात कही आपने और देखिए, बड़ा अच्छा है कि आपने इस तरीके से अ, चीज़ों को नियमित कर रखा है। आपने इस तरीके से खुद को कंट्रोल्ड वे में रखा हुआ है कि अ, जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं बिगड़ें कम। कहीं न कहीं आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, उस पर जो नकारात्मक प्रभाव है, वो कम किया जा सके, और काफ़ी अच्छा लगा, आपके काफ़ी अच्छे तरीके हैं। अ, लेकिन मुझे बताइए कि क्या आपने कभी अम, नोटिफ़िकेशन बंद करने के अलावा किसी और तरीके की सुविधा का इस्तेमाल किया है, जो फ़ोन में होता है? जैसे डीएनडी होता है, फ़ोकस मोड होता है, स्लीप मोड होता है अ, या फिर सिलेक्टिव नोटिफ़िकेशन वाला जो मोड होता है, क्या आपने इस तरीके की भी सुविधा का इस्तेमाल किया है?